あの、ちょっとお話を聞いていただいて、えっと、ま、可能であればアドバイスもいただきたいんですけど。えっとはい。
はい。 もちろんです。えっと、どうしたことに関して、こうアドバイスすればよろしいでしょうか？
あ、そうですね。私、こう、今ね、30代に入ったぐらいなんですけどあ、そうですね。そうなるとですね、こう周りの、ま、同級生ぐらいの、ま、学生時代の同級生とかが、結構な割合でもう結婚していたりとか、うん、ま、家庭を持つ、子供を持つみたいなことがね、多くなってきて。<laughs> 多く多いってかうんうん、そうなりますよね。でで、結構数年前までは割と、まだ結婚してる友達の方が少ないぐらいで、でそうですね。で、数年前まではそれについて「わあ、あの子はもう結婚するんだな」みたいなことをみんなで言い合って。なんかね、「結婚してどうするんだろう」みたいなこそご言ってたんですけど、なんか、そんな感じだった友達がね、また、一人二人とね、と、どんどん「じゃあ結婚します」ってなって、なんかね、「い家を、なんか構えます」みたいな感じで、なんか色々あってってなって、私まだね、ちょっと独身ですし、なんか全然そんなね、予定もないみたいなところでちょっとね、比べてしまって、あれ、なんかうーん、遅れてるってことはないんですけど、別にね、別ひき比べてどうどうするっていうこともないんでしょうけど、それは分かっていても、なんか比べて、比べちゃうなみたいな部分があるんですよね。
あ、そうなんですね。 はい。 ああ、なるほど。 はい。 確かにそうなりますね、はい。 ああ、そうなんですね。 ああ。<laughs> はい。 なるほど。 ああ。はい。 なるほど。 ああ、その何て言うんでしょう、こう頭では分かっているんだけども、こうなんかこう気持ち的にはやっぱりこうどうしても比べてしまうっていう、そういった感じでしょうか？
はい。 あ、本当におっしゃる通りで、そういう感じなんですよね。うん。
なるほど。やっぱりそのまあ、周囲がこう環境の変化、環境環境というか、まあ、周りが変わっていくと、やっぱりこう多かれ少なかれ、こうこう、プレッシャーっていうのを感じてしまうところもあると思うんですけれども、そうですね、こう、ま、特にこう、それはやっぱりそのそういった気持ちでこう徐々に徐々に感じ始めたって感じだったんですか？
うん。 あ、そうですね。うん、なんか、周りが、そういう結婚とかね、あの、子育てするようになった人が、増えてきて、徐々に感じるようになったっていう部分もありますし、あとなんかいつ常に感じているっていうよりは、なんかそういう結婚しますっていう報告を受けたり、あとね、結婚式に呼ばれたりすると、なんか特に、ああ、こういう感じなんだってこう実感しますね。そういう場面で特に感じたりしますね。
はい。 ああ、なるほど。ちなみにそのご自身はその、ま、そういう予定はないみたいな風におっしゃってたと思うんですけども、一応そうなんでしょうなんでしょう、その、ま、がん願望とかってあったりするんですか？結婚とかの。
はい。 ああ、確かにね。そこもまだそんなにね、すごく結婚したりとかもななかったりもするんですけど、うん。そうなんですよね。なので、うん。
なるほど。 まあ、なんかその、ま、結構その辺りはこうご自身的にはこう比較的こうゆっくりしていきたいかなっていう風な感じですかね。
あ、そうですね。で、また結婚したいって思うような相手ができたら、考えるでいいかなって思ってるんですけど。うん。そうなると、なんか、ね、いつまで経ってもしなさそうな気もししないでもないんですけど。うん。
はい。 <laughs> まあ、そう、ま、そういう風に考えるのも、ちょっと、まあ、ま、自然なことかなという風に思うんですけれども、そうなるとどうでしょう、こう、ま、ま、やっぱり、そういう風に、ちょっと、ま、気持ち的に、ちょっと、ま、なんでしょうね、こう、プレッシャーを感じる中で、こう、なんでしょう、こう、実害とかってもしかしてあったりしますか？
うん。 うーん。 ああ、実害ですかね。なんかでも、はい。
ま、例えば、その、ま、何でしょう、こう、コミュニケーション上で、こう、なんでしょうね、ちょっと、こう、まあ、ちょっとちょっとネガネガティブなことを言ってしまったとかって、そういったことは特にないですかね？
うん。 ああ、ま、なんというか、ね、そういう場でですよね。例えば結婚式で、うん、ま、直接的に言われなくても、たまにね、おじさんとかに直接的に言われることもありますけど、「お前はいつ結婚するんだ」的なね。<laughs>
ああ、う。ああ、それは、それはちょっと困りますよね。
ね、ですよね。で、ちょっと、ね、気まずさを感じたり、あの、あ、なんか、ちょっと、あの人嫌だな、みたいな、ね、なんか、ちょっとそういうネガティブな感情が湧いたりっていうのは、ま、確かにある種実害と言える <chuckles> かもしれないですね。うん。
なるほど。ちなみに、そ、おじさんは結構なんでしょう、冗談ではなく、割と本気でい言ってる感じなんでしょうか？
ああ、でもでも、おじさんとかね、まあ、あと、ね、うん、おばあちゃんとか、そのぐらいになると普通に聞いてきたりはしますよね。うん。なんか、その、悪気が悪気とか、なんか、プレッシャーをかけるぞみたいな気持ちではないんでしょうけど、す素直に聞いてくるっていうような感じですかね。
ああ。 まあ、そうですね。まあ、一応これは仮説の一つになるんですけれども、こう、会話の種の一つとして、ちょっと、まあ、へ、なんでしょうね。こう、特に、こう、本当に、こう、何もなんとなしに、こう、あのあの、出てきてしまう。
はい。 うんうん。あ、本当にでもそういう感じですね。うん。
あ、た種の一つは、ま、それになってるのかなという風に。はい、ですので、もしそういう感じでしたら、ちょっと、ま、なんて言うんでしょう、こう、多分、その、さらっと、こう、別の話に、こう、すり替えても、多分そんなに、こう、気にすることあ相手の方は気にされないのかなと思ったんですけど、そのあたりどうでしょうか？
うん。 <laughs> あ、確かにそうですね。さらっと流すみたいなね、スキルっていうんですかね、うん。それを作るのも確かに大事ですね。うん、なんかうん。
はい。 はい。特にこう、まあ、あの、相手の方に、そういった話にこだわりがないようでしたら、ちょっとま、そういった、何でしょうね、こうま、苦手なトピックをこう、対処するスキルっていう方面でこう、調整すると、こう、前、なんとか、まよら、そういったあの、プレッシャーと感じにくいのかなという風にちょっと思い思いました。
うん。 うん、確かにそうですよね。うんうん。あ、そういった感じの時はそうですね。「いや、まだいないんですよ」みたいなぐらいで、さらっと次の話題を、こちらから持ちかけるとかですかね。うんうん。そういうのはいいですね。うん。
はい。そうですね。ま、ち短時間で切り上げるもそうですし、ちょっとこう、ま、他の方向にこういう、ま、ゆそうですね。あの、ゆま、誘導するっていうのもそうですし、ま、色々こう、できそうなことあるかなという風な印象を受けました。
はい。 うん。 うん。 あ、そうですよね。うんうん。まあ、でも、あとは、まあ、上の世代のそういうね、問いかけについてはそれで対処しようと思うんですけど、あと、単純にそういう周りのね、友達たちが結婚とかね、子育てとか始めると、なんか、そういう話題っていうんですかね、こそ結婚についての話題とか、子育てについての話題に、ちょっと、自分がそんな、入っていきづらいというか
はい。 ああ。
そんなとこもあったりもしてね、そこもちょっと、悩みどころですよね。
なるほど、何て言うんでしょう、こう、ココミュニ共通の話題に入れないというし、感じですかね。
ああ、そういう感じですね。なんというか、こう、ライフステージがちょっと、違ってきて、なんというか、そうそうですね。うん。
なるほど。そうま、そうなってくるとね、そのまあ、自分が知ってる話題にこう、誘導するっていうのも結構、難しくなってきますしね。となるととなると、どうしましょう。
そうですよね。うん。なかなかね、逆にこう、そうですね、だ、趣味の話とかしたしたらなんか、え、そんな時間取れないんだ的なこう、反感とかもね、買いそうで、ちょっとどうしようみたいなね。
ま、やはりその、何でしょう、ま、結婚されてる方にとってそういう、子育ての話とかっていうのは、その、生活の、まま、だい大部分をし大部分の時間を占める、あの、話なので多分、ま、そういう話になっちゃうのも、こう、自然なこ
うん。
どうなのかなっていう風に思うんですけども、やっぱりその、ま、ちょちょっとなんでしょうね、こう、ま、かま、環境がこう変わりゆくと言いますか、ちょっとそういったことは、まあ、ちょっと、まあ、その、避けられないか避けられないのかなっていうのはちょっと印象を受けます。
はい。 うん。 うん、そうですよね。ま、確かに、そこは、うん、それは多分避けられないので、まあこちらも、あのその、結婚生活どんな感じかとか、その子育てどんな感じかっていうのを、まあ興味を持って、オープンな姿勢で、き聞くっていうのもいいかもしれないですよね。うん。
ああ、ま、そうですね。それも方法の一つだと思いますし、あとそうですね。まあ、あの一番大事なのはそのご自身がその、ま、話を聞きすぎてそれであの消耗し過ぎないってことは結構あの大事かなという風に、ちょっと思いました。
うん。 あ、確かにね。うん、それでどんどん焦りとかに、不安につながっていってしまうとそれは良くないですよね。うん、うん。
はい、あともうその、ま、特にこう興味がないのにこう聞くっていうのも結構疲れることだと思いますし、ま、あの、ま、もしもし興味なかったですけどね。あの、で、あの、ということなんで、こう、ま、方法の一つとしてはそのそういったあの知らないトピックになった場合、こうまあ何でしょうね、もうあのすなんでしょう、こう、ま、本当に何何も聞く、何でしょう、ススルーじゃないですけど、もう対応しないっていう風にすると、まま、その友達たちの、あ、ま、性格によると思いますけども、ちょっとあの、この人に話が触れてないなってことで、ま、ある程度、対応する流れもできるのかなっていう風な、思ったんですけど、その辺りはどうでしょうか？
<laughs> うん。 うん。 あ、なるほど。まあ、確かにね、聞いてて辛いようでしたら、そうですよね。スルーするっていうのも全然ありありですよね。うん。でも、まあ、今のところうん、どちらかというと、まあ、その友達たちのね、結婚したこととか、もう子供できたことについてはすごく、あの、興味がありますし、話聞いていても、まあ、いいかなっていう部分もあるので、なんか、うん、単純にその
はい。おま無理に あ、なるほど。
人たちの、ななんですかね、まあ、嬉しいというか、なんかね、うん。幸せそうなので、うん。まあ、ぶあ、そうですよね。
あ、なんでしょう？ あ、幸せそうな話を聞いて、まあ、こっちもちょっと、嬉しくなるみたいな、そういうところですかね。
あ、そうですそす。どちらかというとそうですね、ポジティブな気になれることの方が多いので、うん。
あ、そしたらそうですね。結構もう、どんどん、あの、もう、ほんとに聞いていただいて、こう、ご自身もこう、プラスに向かうようでしたら、それが一番いいのかなっていうふうに思いますね。
うん。 あ、そうですね。で、まあ、確かにね、それが、それに影響されるって考えると、それはそれで嫌ですけどね。なんかね、自分の人生がね。<laughs> 周りの、ねなんか、周りが結婚するから、自分もしなきゃみたいな感じになるのはちょっと、嫌ですけど。まあ、でもね、人間ってそういうものかもしれませんしね。なんかね。うんうん。
ああ、まあ、確かにななんでしょうね、こう ま、ちょい あ、ま、そうですね。こう、人と関わるっていうのはこう、多かれ少なかれ、こう、考えとか行動にちょっと、ま、影響を及ぼすところがあると思いますので、ちょっと、そういったところに、ちょっと、ま、ちょっと、ま、ご自身をその、こう、なんでしょうね、こう、強く持つじゃないですけど、ま、自分のこの、ま、好みっていうのをしっかり意識も意識、ま、そうですね。好みっていうのは結構、変わるところがあると思うんですけども、自分の中からその、なんでしょうね。こう、影響されすぎないとか、ちょっとあるある程度の線引きをするのも、方法のひと一つかなという風に、ちょっと思いました。
うん。 うんうん。 うん。 あ、確かにそうですよね。うーん。あとなんかね、なんとなくの「いいな」みたいなこと気持ちも湧いてきたりするんですけど、じゃあ、な何が何についていいと思ったんだろうみたいなね、ちょっと分析的な思考をするとかっていうのもいいかもしれないすね。それでうん。
あ、そうですね。結構ま、分析的な思考と言いますか、こう自己理解を深めるっていうのも結構、そういうあの、自分の感情のきっかけとかを知るのにも、こう、結構、こうこう、なんでしょうね、こう、いいほいいと思いますいいと思うと言いますか、結構そのなんでしょうね、こう、ま、ちょっとそのま、一時のま、一時の感情じゃないと思いますけど、ちょっとこう、ま、こうなんま、結構、そそのたまにちょっとこう周りに影響され過ぎてしまう方とかおられますので、そういったこう、それでちょっとま、後悔することはないようにしていただけたらな、というふうにちょっと思いますね。
うんうん。 あ。 うんうん。 うん。 はい。 あ、そうですよね。うんうん。なんかね、「ほんとに自分が望む方向はどこなんだろう？」みたいなの、うん、自己理解を深めるっていう部分は、日々やっていきたいですね。うんうん。
はい、ですので、ま、ちょっとま、自分でちょっとま、そういうの、ま、どま、自分の考えはどんなのだろうっていうふうのをあの、確かめるの、方法の一つですし、ちょっと周りにちょっと自分ってどういうところがあるっていう方法を聞くのもちょっとこう、ま、なんでしょうね、こう意外とこう、自分の理解を深めるのにこう、効果的なのかなというふうにところがありますので、ちょっとそういった方法をちょっとどんどん交えていって、ちょっとこう周りからの影響っていうのをこうまあ、適切にこう付き合っていくっていう方法があるのではないかなというふうにちょっと思いました。
うん。 はい。 あ、確かにそうですよね。うん、周りからの意見も結構、自分では思いがけない意見とかもありますしね。なので、ね、例えば結婚してる人に結婚生活どうなのかっ <chuckles> ていうのとともに、ま、その、ひ相手から見て自分はその、結婚生活に、どむい関してどんな向いているのかとか、どんな感じに見えているかをね、聞いてみるのも確かに面白そうですよね。
はい。 はい、例えばその結婚生活の話聞いている時、自分の顔は幸せそうかとかっていうのも結構面白いかもしれないすね。
うん。<laughs> 確かに確かにね。なるほど。あ、そういう視点もね、確かに面白そうですね。あ、なんかね、ちょっと結構、ね、周り増えてきてそういう結婚とか家庭を持つ方が、焦りみたいなのをちょっと感じつつはあったんですけど、うん、より冷静に自己分析していくのが大事だなと思いました。はい。アドバイスいただきありがとうございました。
はい。 はい。 いえいえ、参考になったようなら幸いです。こちらこそお話聞かせてくれてありがとうございました。失礼いたします。
はい、失礼します。